Olha, vamos dar uma descontraída, mas ao mesmo tempo eu preciso realmente saber uma opinião fora da minha mãe, tá? Porque mãe, pra algumas coisas não conta.
Hum. Entendi, eu estou aqui. Vou vou te ouvir. Me conta, me fala o que que é. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Estou estou aqui para te ouvir. Pode falar.
Tá? Não está valendo. <laughs> É o seguinte dizem que é coisa de fase. Mas eu desde os 18 eu tenho 44 anos, e, desde os 18, o meu sonho até hoje eu não tiro disso da cabeça. Falta-me coragem.
Sim, qual é?
Fazer dread, fechar um braço com tatuagem, fechar uma perna com tatuagem. Só que, aí
Hum.
eu já sou uma mulher trabalhando em TI.
Entendi.
Já é uma coisa que agora nem tanto não, mas, quando eu comecei lá com os meus 20 aninhos era uma coisa assim: "Ai, trabalha em TI, menina em TI é doida"
Entendi.
"de estar em TI", porque, é, quase não tem, é mais homem, né? Então, imagina, como é que não vai ser eu chegar no escri
Aham. E você está pensando nisso agora, só para eu entender? Você continua pensando? Isso faz parte desse teu momento ainda ter esse desejo? É isso que eu quero entender.
Eu vou te vou te confessar que já teve dia de eu comprar lã da cor do meu cabelo. Imagina a pessoa na loja comprando a lã, comparando com o cacho do cabelo
Entendi.
para encontrar uma lã que parecesse com o meu cabelo para fazer o dread tem pouco tempo. Eu acabei fazendo um casaco com a um um pulloverzinho com com a lã. Falei: "Não vou fazer isso".
Uma lã.
Eu vivo nesse dilema eternamente: sempre olho uma lã colorida e falo assim: "Poxa, dava um dread maneiro".
Ma Entendi. Então, na verdade, tu tem um desejo, um desejo antigo, reprimido, de mudar radicalmente o visual. E e deixa eu te perguntar, por que que tu não fez até hoje?
<chuckles> É um sonho. <chuckles>

É, é, é, é, nem que eu crie um personagem com isso, porque minha mãe, ela é muito engraçada, ela olha pra mim e já fala assim ela vê alguém de dread na televisão co sei lá: "Olha só, tu não vai voltar com aquela ideia não, hein. Já te falei que ficou horrível".
É. Ah lá, ó. Oh. Viu, ah, no teu meio social, talvez os amigos aceitem bem, a família nem tanto, né. Mas tudo bem, tu tem que estar preparada para aceitar crítica, tem que estar aberta a aceitar crítica, né.
<laughs> Nem tanto. Sim. Ah, dela eu já rio e é claro que eu considero que é minha mãe, mas <chuckles> eu já até rio quando ela começa: "Olha só", quando ela faz o "olha só" eu já sei que é comigo.
Já é tranquilo. Que é o negócio é repreensão. Já está avisando, né. Não, mas eu acho tu não pode abandonar um sonho, um desejo teu, assim. Tem que é só analisar isso, como tu falou, né. Entender nas empresas. É, porque daqui a pouco tu vai ter que usar manga comprida sempre, por exemplo. É isso que tu quer? Ah, entendeu, é isso, e sabe, então avalia bem, e eu acho que depois, de repente, tu faz algumas. Tu pode ir pensando assim, sabe, não sei.
O Por causa disso. Eu vivo nessa curiosidade. É, esse é o problema, é não P como é que eu organizo? É é é é b é bem difícil, eu vou levar mais um tempo ainda processando e vou vou fazer umas experimentações que podem ser, eh eh, reversíveis. É melhor.
Isso, como fazer. É bem complexo. Isso, eu acho que tu tinha que ir nessa linha para ver como é que tu vai te sentir. Como é que tu vai te olhar no espelho? Eu acho é fundamental, sabe. É importante.
É, mas você pode passar vergonha de 24 horas e depois passar.
<clicks tongue> É. Mas importante é estar feliz também, lembra disso. Bom, então tá.
Hum. Olha. Pois é. Olha, obrigada, tá, por por me ouvir nessa insanidade minha. <chuckles>
<chuckles> É só um dilema, é só um dilema. Mas boa sorte e que tu faça a escolha correta. Um abraço, até a próxima.
Só um dilema. <chuckles> Bri

Com a minha tatuagem, a primeira tatuagem que eu fiz, eu levei 18 anos com ela desenhada.
Sim. Sim.
Pra tomar coragem e falar assim: "Não, não vou querer mudar, já tem tantos anos que eu quero fazer", aí eu fiz, mas ela fica escondida pela roupa, sabe? Eh, bota uma uma blusa, alguma coisa, não não não se vê, não é um braço fechado, não é uma perna fechada. É diferente.
Pois é. É. É porque assim, o cabelo, tu pode fazer, pode ser que tenha alguma consequência de maltratar o fio e tudo. Mas depois tu pode tirar, agora a tatuagem é quase um filho, é ad eternum. Então assim, isso, porque dizem que tem técnica hoje e tudo mas assim
É. É, pra sempre.
isso é outra coisa né, e também eu não sei se fica perfeita a pele como era antes. Então
E o dinheiro?
É, o dinheiro não tenho nem ideia, mas assim vou te dizer, deve ser caro né. É um processo né, deve ser caro.
Para tirar? É caro, é caro. Já andei fuçando e é caro.
É, assim, eu acho que, e esse teu desejo ele é bem forte assim. Ele é, como é que eu vou dizer, não é forte, ele é ele é grandioso. Esse teu desejo aí dessa mudança sabe, meio para dizer radical né, bem diferente porque é eu não sei, está me dizendo que tem uma uma uma tatuagem hoje escondida. Então você leva uma padrão assim tranquilo, não muito chamativo e vai passar a ser uma pessoa que chama atenção, um braço, e talvez tenha a mensagem né?
Eu sou doida para ver como eu ficaria. <laughs> É, eu fico me imaginando eu fico me imaginando chegando no no escritório, por exemplo, de imagina tirar umas férias, volto para o escritório, de repente com aqueles dreads azul.